А, слушай, вот у меня летом был период замечательный, э, когда мне удавалось как-то вот прям регулярно заниматься спортом, то есть это была прям часть моей рутины. А, я, м, уделяла этому, ну, достаточно много внимания и усилий. Вот. Но потом, э, произошла поездка, м, в другой штат, там на пару недель. И, ну, в на время этой поездки я как-то разрешила себе особо об этом не думать, э, просто поддерживать активность там за счёт, э, там изучения местности и так далее. Вот. И потом по возвращении я устроилась на работу, то есть опять, <chuckles> появилась такая причина, э, чтобы, м, <grunts> не поддерживать, э, привычную дисциплину. Ну и вот с тех пор я так и не вернулась к спорту. И вот были у меня, конечно, попытки там вновь, э, выполнять те же тренировки, которые делала до этого. Но меня хватало там на один, ну, максимум на два дня, то есть такими, э, наплывами, эпизодами.
Понимаю.
<smacks lips> Ну, которые, конечно, особо какого-то результата не давали, кроме там, ай, еди единоразовой, а, боли в мышцах за счёт того, что тело уже отвыкло от таких нагрузок. Вот. И хотелось бы всё-таки, ну, постепенно вернуть, э, спорт, э, в свою жизнь, потому что я понимаю, что, ну, качество тела испортилось, э, выносливость снизилась. Но вот как-то тяжело понять, как это вообще сделать, э, потому что как-то н не удается мне вот, э, м, в регулярность это в какую-то вывести. Как будто бы времени не хватает, и как-то сил не хватает, какие-то отговорки находятся. И в итоге вот так и получается, что вот уже там месяца 2 вот попыток. У меня только бывают какие-то там единоразовые успехи, которые особо никакого смысла не имеют на самом деле в долгосрочной перспективе. Вот. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать на эту тему.
Конечно. Понимаю. Конечно, я постараюсь помочь те. Давай разберёмся, м, в этой ситуации. Но ты мне вот описала такой момент, конечно, что сложно, да, э, регулярно заниматься. И действительно это довольно-таки непросто, потому как, ну, в современном мире всё равно очень много там нагрузки и рабочие процессы, и какие-то семейные, и здесь нужно строить регулярность, привыкнуть, особенно когда, м, нет вот этой вот стабильности, можно сказать, есть какие-то и поездки, да, там ты уехал, а потом, например, новая работа. А, если это и так стресс, наверно, какие то новые обстоятельства. А, ресурсов действительно не так много, и я тя понимаю, что это сложно, и давай разберемся, я хот в этом вопросе, я хотела бы позадавать, э, тебе поподробней, э, детали узнать. А вот скажи, пожалуйста, а что ты чувствуешь из-за того, что вот у тя не получается настроить вот этот вот, э, тренировочный режим: э, это тя там расстраивает, огорчает? Как, э, ты к этому относишься?
Да. Точно. Да. Да. М-да. Слушай, ну да, конечно, это, э, меня расстраивает. То есть это меня, э, м, ну как-то понижает, во-первых, э, самооценку собственную, то есть ну: "Как это я вот не могу там такое простое действие сделать, как просто начать заниматься спортом." А, ну плюс, эм, сам вот, помимо факта, да, отсутствия этой дисциплины, э, результат отсутствия этой дисциплины тоже меня так сильно расстраивает, наверно, даже больше чем, а, отсутствие с этой дисциплины. То есть я понимаю, что вот, ну, мне уже как-то не нравится свой внешний вид, я понимаю, что я там пару месяцев назад я выглядела лучше, а, мне было там приятнее на себя в зеркало смотреть, одежда как-то лучше сидела. То есть вот это тоже меня так расстраивает, на самом деле, даже какую-то тревогу может вызывать.
Я понимаю твои чувства. Действительно, а, такой момент, когда ты хочешь, чтоб у тебя всё получалось, да, чтобы м, а особенно, когда ты думаешь, что действие такое вроде как не сложное, да. А, расстраиваешься от своих, в том числе, каких-то ожиданий, да- ну, наверно, ты закладываешь ожидания, что ты действительно, там, сейчас легко войдешь в свой тренировочный режим- а когда не получается, это ещё больше вот, э, вводит каких-то расстройств. Еще плюс, а, плюс ты это видишь, э, каждый день, наблюдаешь за этим, и тя это ещё больше расстраивает. Ну смотри, а вот расскажи, пожалуйста, а сколько вот у тебя вот есть, э, свободного времени в течение недели? А возможно ли тебе, а, действительно, без каких-то потерь там в работе, в семье- есть ли у тя вот это время, которое ты можешь посвятить, э, спорту?
Точ Точно. Ну, конечно, я думаю, что на самом деле такое время есть. То есть ну вот, эм, я вообще работаю офлайн и плюс подрабатываю онлайн. Офлайн и онлайн у меня график такой, он очень плавающий, а, то есть, а, недели могут быть нагружены по-разному. Но, как правило, там, ам, ну, допустим, дня 3 в неделю без, ам, офлайн работы у меня, скорее всего, есть, иногда даже бывает больше. А, онлайн, в принципе, я сама могу регулировать, но, как правило, я вот стараюсь, ам, как можно больше всё равно работать, но при этом я понимаю, что в принципе, ну, я могла бы, допустим, ложиться пораньше, вставать пораньше, и таким образом, допустим, утром, э, всё-таки время там уделять, э, спорту. И даже когда я просыпаюсь, а, допустим, в то время, когда, а, у меня как раз таки есть время на вот какую-то спортивную активность, я как будто бы осознанно как-то это прокас прокрастинирую. То есть просто там могу просто п пролежать это время в кровати, хотя могла бы, на самом деле, встать и что-то делать. Ну вот как будто бы- я даже не знаю, м- какое-то внутреннее сопротивление уже. То есть это, ам, что-то непривычное для организма. То есть я вот планирую, да, вснова начать там что-то делать, а это уже непривычно. И, соответственно, идет какое-то вот сопротивление внутреннее, которое я вот никак не могу преодолеть.
Ка конечно. А здесь, да, вот эти факторы- они могут влиять, так как ты уже привыкла вот в свой там ритм жизни, у тя рутина есть определённая, и когда ты начинаешь что-то делать новое, э, и, м может быть, там посо подсознательно, да, ты дум э, ты вот хочешь, да, заниматься спортом, а твой мозг помнит там, например, как мышцы болели, да, а, как тяжело делать какое-то упражнение, и он внутри тебя сам саботирует. Э, такой момент может быть, действительно. И, м, здесь, а, конечно, смотри, а, тут нужно ещё разобраться, насколько в ты вот как человек, насколько для тебя важен вот, э, а, строгий подход или более такой комфортный, и от этого нужно вот тоже отталкиваться. Ты вот составляешь себе какое-то расписание вообще там на день, например? "Сегодня я там работаю там столько-то часов, завтра, например, отдыхаю- мне там нужно там убраться дома, мне нужно помыть посуду". Или ты ты в принципе вот в какой-то своей рутине де э, двигаешься как-то плавно. Ну вот, там, сегодня хочу- это делаю, завтра хочу- это делаю. Как вот у тебя происходит?
Да. Точ М, наверно. Та А слушай, ну я, конечно, такой человек структуры, я стараюсь, э, в принципе как-то свой день расписывать и даже включаю туда спорт, пф, когда я могу. Но, а, проблема в том, что в итоге вот, э, в какой-то момент, э, план начинает меняться, я уже просто интуитивно как-то под это подстраиваюсь. То есть, да, вот у меня как будто бы есть план, но, а, опять же, он ну не такой строгий. То есть я понимаю: если я, в принципе, там как-то от него отойду, меня никто не наругает, потому что этот план придумала я сама. Вот. И получается, что даже если у меня, допустим, стоит там спорт- ну, например, там с 9 до 10:30 - я могу его как-то пропустить, если чувствую, что ну вот я там, а, не выспалась. И, м, для меня это вот не является каким-то, а, останавливающим фактором, потому что у меня это где-то в списке записано.
Ну, смотри, м, раз вот есть такой момент, да, что ты пытаешься сама, а, себя саботировать, получается, что твой мозг саботирует, а, и для тебя важна вот какая-то дисциплина всё-таки. Ты такой дисциплинированный в какой-то степени человек. Ты вот сама сказала об этом, то, может быть, тогда те подойти не, м, в плавном таком режиме к спорту, а именно в таком более строгом, обязательном. То есть вот, если у тя прописана тренировка с утра, например, если действительно это для тебя комфортное время- тут ещё нужно тоже подумать, может быть, ты с утра сабити саботируешь тренировки, потому как для тебя утро такое, может быть, мягкое, более расслабленное, и тебе нужно войти постепенно в режим. Не всем людям на самом деле подходит утренний спорт.
Да. Так. Возможно.
Не каждый человек, а, может с утра начать активно тренироваться. Это действительно так. И здесь, а, тебе можно подумать вот о режиме, да, вот напиши себе хотя бы 2 тренировки в неделю. Такие полноценные там, на все группы мышц. Это может быть как домашняя тренировка, а может быть как тренировка в зале или если, допустим, на сегодняшний день это ещё там сложно для тебя, просто какой-то вот в вь войди в там, в режим какой-то войди, там, допустим, а, быстрая прогулка, да, там, быстрой ходьбой. Но запиши её, чтоб она была в твоем расписании 2 раза в неделю. Как ты считаешь, это можно будет осуществить?
Ага. Поняла. Хорошо. Слушай, на самом деле интересный подход, и вообще ты мне очень много таких полезных мыслей дала. Ну, во-первых, да, нужно вообще подумать, насколько мне, ам, вот сейчас комфортно, да, вот в то время, в которое я пытаюсь начать заниматься. Действительно в это время заниматься? Может, мне стоит пересмотреть. Плюс вот ты сказала про зал, я вообще подумала, может быть, мне правда стоит зал попробовать. Потому что вот, ну, придя в зал, уже как-то грустно будет уйти, не позанимавшись. А, плюс, может быть, там ещё и ка какие-то тренера есть, которые могут, э, тоже с мотивацией помочь. Вот. И действительно, хотя бы вот, э, запланировать, да, определенное количество дней в неделю, а, и потом уже смотреть всё по, э, тому, да, в какой день это мне сделать комфортнее, но вот обязательно выполнить этот план. Потому что на самом деле в таком случае, ам, ну это обретает какую-то такую более, с одной стороны, э, свободную форму, а с другой стороны, более такую с с строгую форму. А, и таким образом, м, как-то вероятность того, что я, м, э, это как-то, э, саботирую, она всё-таки становится меньше. И, наверное, вот я именно так и попробую сделать, и вообще посмотреть, как оно в итоге будет. А, спасибо тебе большое, тут такой очень интересный подход. Вообще так, э, не пробовала, вот щас задумалась. М, правда имеет смысл, на самом деле. Спасибо.
Конечно. Ну да. Да, да, именно. Пожалуйста, обращайся, если ещё нужно будет.